Na klar, na klar. Das, ähm Ja, klingt so, <chuckles> tatsächlich. Mhm. Hm.
Auf jeden Fall.
Was würdest du denn jemandem empfehlen, äh, der, ähm, mal so eine ähnliche Reise machen würde?
Ja, ich würde sagen, schau dir ganz genau an, wie das Wetter in dieser Gegend ist. Das habe ich ja irgendwie verpeilt gehabt, was die hohe Tatra in der Slowakei angeht. Und dann sollte man sich auf jeden Fall auch über die Bodenbeschaffenheit da informieren und über die Schwierigkeit der Wanderung. Manche Leute, die unterschätzen das ja total. Also, ich nenne da mal ein Beispiel: Ich war viel wandern auf La Gomera und da gibt's ja wirklich tiefe, steinige Schluchten. Ich bin da ganz gut drauf vorbereitet, aber viele Urlauber, die da hinkommen, halt nicht, und da war's dann halt so, als ich das letzte Mal da war, dass da ständig Menschen verunglückt sind und teilweise tödlich. Und wenn man da die Gegebenheiten vorher sich nicht eingeholt hat, sich nicht informiert hat, dann kann das böse enden. Also, immer genau planen.
Aha. Ja. Ja. Ja. Ja. Um Gottes willen. Oh, ja. Ja. Auf jeden Fall, zum Teil, äh, muss man ja auch klettern, ne? W wirklich, also, manchmal Ja.
Ja, also, so richtige Kletterpartien, die vermeide ich, so wo's richtig gefährlich wird, aber ich trage natürlich auch immer Wanderschuhe, habe Wanderstöcke dabei. Das würde ich auch jedem Wanderer empfehlen, sodass man da, äh, auf sicherem Terrain unterwegs ist.
Aha. Ja, das ist wichtig. <snorts> Ja.

Auf jeden Fall, das äh, da das stimmt. <giggles>
Ja und noch was, äh, anderes, was hilfreich ist, sind Wanderapps wie 'Outdooractive' oder 'Komoot', wo schon vorgegebene Strecken empfohlen werden von erfahrenen Wanderern. Und ich würde auch empfehlen, mich nur auf ausgeschilderten Wegen aufzuhalten, die wirklich sicher sind.
Ja. Aha. Ja, das ist, äh, natürlich absolut richtig. Ja, ähm Hast du, äh, bestimmte Routine, was das Wandern jetzt angeht? Also sagst du wirklich, du nimmst dir, äh, zum Beispiel jetzt, äh, was weiß ich, dreimal in der Woche, äh, so und so viel Zeit und gehst um so und so viel Uhr wandern oder du sagst einfach, äh, du du machst das jetzt halt 1, 2, 3, 4, 5 Mal ja.
Ne, ich wie ich dir schon gesagt habe, das kommt immer darauf an, wie ich äh, wo ich gerade bin, wie ich Lust habe und wie ich auch Zeit habe. Deshalb gibt's da keine Routine für mich und das lässt sich deshalb auch nicht so pauschal sagen. Ich mache das, wie sich das gerade ergibt und wie es sich gut anfühlt für mich.
Klar. Und, ähm was ist aber mit Spazierengehen? Würdest du das eher weniger als Wanderung bezeichnen oder könnte man das auch als kleinere Wanderung sehen, vielleicht 'ne tägliche? <giggles>
Ja, das kommt immer auf den Spaziergang drauf an. Also spazieren gehen ist für mich wichtig. Das mache ich wirklich jeden Tag, um mich zu entspannen und abzuschalten, gerne auch am Meer. Ich denke, das werde ich heute auch wieder machen, 'ne kleine spazieren 'n kleiner Spaziergang am Meer. Das dient dann aber eher der Entspannung und, äh, dass ich in Bewegung bleibe. Ich bin gerne in Bewegung und mit der Natur verbunden.
Ja. Sehr schön.